Pues mira, tengo un problema que me está, aquejando desde hace algunas noches y, al principio fue como algo que empezaba de vez en cuando, como una pequeña preocupación, pero, estas últimas noches, hace desde hace 2 semanas, yo diría, este problema se ha ido ya ha ido aumentando de forma gradual. Y pues ha llegado incluso a afectar mi sueño, en las noches me despierto a veces. O si no me despierto, lo primero que pienso es justamente en estos problemas que tengo, porque realmente me estoy sintiendo como en una posición de de sobrecarga mental, eh, tengo muchas cosas que atender al mismo tiempo y, por lo mismo de que son tantas, no consigo como enfocarme en una sola y no avanzo, o al menos eso es lo que lo que siento. Y esos problemas me invaden, eh, por la noche, me acuesto y imagínate que como mi mi método para dormir es justamente como pensar qué es lo que tengo que hacer el día de mañana, cómo lo voy a atender, y me despierto en la misma. O sea, lo primero mi primer pensamiento es: "Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello". Y mi cabeza como que se duerme, o sea, o o o se paga de una forma, ah, de cansancio así de que estoy pensando toda la noche y me lle llego a dormir después de una hora y me despierto inmediatamente activo, ¿sabes? Mi primer pensamiento es es no es, eh, como si ya salió el sol, eh, respirar, estirarme como antes lo hacía, sino atender justamente estos deberes que tengo y, bueno, ya no sé, yo creo que esto no está bien y pues quisiera quisiera un consejo, quisiera saber qué podría hacer pues, para para sobrellevar esta situación o o resolverla en el mejor de los casos.
Ujú. Okey. Okey. Ujú. Sí, claro, entiendo. Y claro que no, no está bien, pero cuéntame, eh, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Hay una situación actualmente que pasaste, o tienes mucha carga de trabajo? ¿Algún problema personal? ¿Sabes qué, eh, qué literalmente desencadena esto, o realmente no, no tienes ni idea?
No, yo creo que lo bueno es que sí sé, o sea, sé por qué me siento así, porque, como te decía yo, soy una persona que generalmente no tiene este tipo de, mm, de situaciones, eh, de hecho, yo creo que es hace mucho que no me pasaba, y pues es un poco el resultado de no sentirme, mm, capaz de resolver lo que lo que tengo que hacer, y respon respondiendo a tu pregunta, las situaciones en concreto que me hacen sentirme así, pues eh, son varias, eh, la escuela en esos momentos, porque termina termina el semestre y tengo que ti tengo que estudiar. Y la otra parte que, bueno, el estudio quizá, mm, es como algo que depende de mí, ¿sabes? Como que tengo, si yo estudio, pues, eh, puedo puedo pasar los exámenes, y eso es algo que depende completamente de mí y está un poco más en en control, ¿no? Pero la parte que no depende tanto de mí, en la que me he visto, pues realmente afectado, es la parte económica, porque vengo de mudarme a una nueva ciudad, y, mm, estoy buscando trabajo y he tenido muchas complicaciones porque, como soy estudiante, pues tengo que buscar un trabajo que se adapte a mis horarios justamente, y eso, pues, me cierra mucho las puertas, eh, entonces es justamente como esta parte, ¿no? Como que no encuentro una estabilidad financiera, y eso me me me tiene me tiene vuelto loco porque todos los días tengo que estarme fijando en en los sitios de internet, eh, especializados en búsqueda de empleo, pues si hay alguna oferta que se adapte a mis a mis necesidades, eh, y y es todo, siempre es eso como el dinero, ¿sabes? Eh, de repente, agarro como algún trabajo temporal, y eso hace que que pueda respirar un unas semanas, pero ya estoy empezando a tocar mis mis ahorros y la verdad es que estoy en una posición, pues algo delicada, y y ese es mi principal problema.
Okey. Claro. Claro, claro. Y es completamente entendible cuando uno se muda de entrada, el adaptarse a un lugar nuevo no es nada fácil. Y luego tener esas preocupaciones económicas, pues, hace que todo se complique más, y es completamente entendible tu sentir. Em, tú bueno, mencionas que eres estudiante y eso también, pues, es comprensible, ¿no? Que no muchos trabajos se adaptan para personas que están estudiando por los horarios, por el tiempo que requieren. Y pues, tú tienes que adaptarte a eso, ¿no? Bueno, buscar un trabajo que se adapte a tus necesidades. Em, te cuesta trabajo dormir, conciliar el sueño. ¿Tú haces alguna rutina, o has intentado alguna rutina por las noches para poder dormir de manera mejor y no estar sobrepensando?
Pues, mira, anteriormente, como ya me había pasado esto, y yo lo que solía hacer era como alejarme de de las pantallas antes de dormir. Trataba de dejar mi celular, pues, eh, una media hora por lo menos, ¿no? Así de que ya no usarla y hacer este como ritual de decir: "Bueno, ya dejo mi celular", y y leer algo. Eh, pero cuando intento hacer esto ahora, la verdad es que es primera, no tengo tiempo, eh, porque siento que sí, que no puedo, como en este momento de mi vida no puedo darme esos q eso que considero un lujo, el tener, el es eh, tiempo para poder esparcirme. Eh, pues, como que siento que que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿sabes? Sien siento un, tengo un sentimiento de culpa, porque cuando empiezo a buscar a a leer algo, eh, no me puedo concentrar. Simplemente no me puedo concentrar y, en, en viene de inmediato este sentimiento de: "Ey, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello". Por lo tanto, esta rutina, pues, no me está funcionando, la verdad. En primera, porque no, no consigo concentrarme en lo que en lo que estoy leyendo, a pesar de que son cosas que anteriormente, pues, me interesaban, ¿no? Y bueno, de hecho, todavía lo hacen, pero, no sé, no consigo concentrarme. Entonces, mm, pues, no, no sé, si está, aparentemente esta esto que estoy intentando, pues, no, no está funcionando.
Okey. Okey, algo que está considero que está sucediendo es que bueno, no te das como ese tiempo de descanso por las preocupaciones que, actualmente, estás pasando y es completamente entendible. Pero también considero que tú te estás juzgando demasiado, ahora sí que los peores críticos, eh, somos nosotros mismos. Tú vas a ser tu peor crítico y la peor persona que te juzgue, y no vas a ser empático contigo, que es algo que también necesitas ser. Yo entiendo que te preocupa el aspecto económico, porque es sumamente importante, vaya, para la vida diaria es de verdad muy importante, pero, como tal, tú estás haciendo lo que puedes, eh, o sea, literalmente, todo lo que tienes en tus manos lo estás haciendo. Estás buscando, te estás esforzando, no estás como en tu zona de confort en el aspecto en donde: "Mm, ya que pase lo que tenga que pasar". <laughs> Realmente, por lo que me cuentas, sí te estás esforzando. Entonces, date ese valor, es importante que, principalmente, te des ese valor y reconozcas que tú estás dando todo. A veces, pues, la vida nos pone trabas, complica las situaciones, pero no es como que tú estés de brazos cruzados. Entonces, principalmente, tienes que sentirte, 1, orgulloso por lo que has logrado. No cualquiera se sale de su zona de confort y se va a vivir a otro lado. Entonces, siéntete muy orgulloso de ese gran paso que diste, y también sé comprensivo contigo en el aspecto en el que, pues, tu situación de, pues, de estudiante sí es complicada en el aspecto de los tiempos, no es imposible, pero tampoco te presiones o te pues, sí, te sugestiones, por algo que, obviamente, a ti te gustaría ya tener un trabajo superestable, eh, generando muy bien, pero no te juzgues, o sea, no te no te autosabotees, ¿sabes? Date tu tiempo, date tu respiro, que también es valioso, es entendible las preocupaciones, pero ten presente que, poco a poco, todo va a ir llegando poco a poco y de esa manera, créeme que también cuando uno suelta tantito las riendas del camino, la vida solita te empieza como a a recompensar. Entonces, síguete esforzando, porque claro que es valioso el esfuerzo, síguete esforzando, pero tampoco te juzgues mal o no te presiones tanto, porque eso es lo que te genera el el no poder dormir, esa ansiedad por las noches, el ya no disfrutar, a lo mejor, lo que antes hacías o la rutina que hacías que sí te ayudaba a dormir, es porque tú te estás, pues, presionando demasiado. Entonces, también valida, te digo, tus éxitos, es es muy importante que valides todo lo que has logrado y hasta donde has llegado hasta ahora.
Claro. Claro. Sí, claro. Gracias. Sí. Sí. Oye, sí, tienes mucha razón, porque justamente creo que no me estaba dando este tiempo para, pues, para justamente percibir qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo bien y que las situaciones que se están saliendo de mis manos, pues, como tú lo mencionaste, no son cosas que dependan completamente de mí. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y, mm, la verdad es que que esto me dejaba más tranquilo porque, muchas gracias por por tus palabras como de felicitarme y eso, eh, porque realmente es algo que me ha costado, ¿sabes? Es algo que a lo que yo le puse, le puse mucho empeño. Y y bueno, eh, ahora que n se está dando de cierta forma, eh, pues, m me hace sentirme bien. Pero esta situación, como un poco que se sale de mis manos, también me me causa un poco de de de estrés, ¿no? Pero, ¿sabes? Todo lo que me dijiste, eh, como que me hizo recordar otras otros otros episodios de mi vida en los que, como te comenté, me había sentido de forma similar y justamente salí como de de esta de este hoyo, por decirlo así, pues, siguiendo esos consejos que yo realmente en ese momento no me los puse como, ¿cómo decirlo?
Ujú.
No me los puse de forma tan clara como tú lo tú me los pusiste. Pero seguí ese camino como de no juga no juzgarme de ver qué es lo que estaba haciendo bien, de esforzarme. Y realmente, como tú lo mencionaste, pues, todas las, em, las cuando tú dejas como de presionarte, realmente la vida te encamina hacia un hacia un ca o sea, te te lleva a donde quieres ir siempre y cuando, pues, tú también pongas un poco de tu parte, porque no todo se cae del cielo. Pero sí, tú lo pusiste así superclaro y y la verdad que te agradezco mucho porque me quitaste un gran peso de encima. Este, no sé cómo agradecerte. Siento que, mm, que yo necesitaba así que alguien me escuchara. Y la verdad es que no esperaba como como una un un consejo tan tan claro, ¿sabes? Como como que sabía yo que como una palmadita, ¿sabes? Eso, eso sentí. Entonces te agradezco mucho por por todo eso que me dijiste. Y, pues, yo creo que sí, solo es como una mala racha, y, eh
Exacto. Jum. Exacto. <chuckles>
y bueno, voy a voy a seguir en esta. Voy a seguir enfocado. No voy a tratar de no, pues, de no presionarme tanto porque, al final de cuentas, creo que eso no no ayuda en nada. Y sí, un poquito soltarme, soltar los brazos y decir: "Bueno, estoy haciendo lo que lo que está en mis manos y y venga, vamos para adelante". Muchísimas gracias.
Exacto. <chuckles> No, no hay de qué. Tú de verdad no te desanimes. Tú puedes. Y de verdad que si también re te relajas tantito, dejas que tu mente y de verdad, ah, valoras todos los esfuerzos que has hecho. Te vas a dar cuenta que vas a descansar mejor. Vas a poder hasta respirar, <chuckles> porque vas a dejar de sobrepensar qué es lo que a ti te está pasando. Entonces, tú tranquilo, anímate. No te juzgues tan mal. Tú lo estás haciendo increíble y mucho éxito. Ya me estarás contando cómo te va más adelante. Y tú puedes, tú puedes, solamente no te no te presiones. No dejes que te ganen los pensamientos negativos.
Sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias.
Ba